वो तो है। अ, देखिए मतलब कभी क जैसे कि अनुभव क्या महसूस होता है आपने शुरुआत में तो बताया ही बताया। अ, लेकिन आपको क्या लगता है इसके अलावा जैसे कि क्या मदद करने से ना कभी-कभी हम क्या अपना दुःख भी भूल जाते हैं, बहुत से लोगों का मानना होता है, क्या ये अ, इस वाक्य से क्या आप भी प सहमत हैं।
जी, कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की मदद करते-करते अपना दुःख भूल जाते हैं। हमें उनका दुःख अपने दुःख से ज़्यादा बड़ा लगने लग जाता है, कि उम, अ, क अ अ, वो कहते हैं ना कि अ, उम, अ, उन उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते-करते कब हम उनकी प्रॉब्लम में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, कि हमें लगता है यार हमारी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। तो महा उम, हमसे ज़्यादा मदद की ना इनको ज़रूरत है। कई बार ऐसे लगता है कि अम, एक मैं जा रही थी तो उ, मुझे अ, एक ओल्ड ऐज अंकल थे और वो काफ़ी हैवी सामान उठा के लेके आ रहे थे, तो उम, पहले तो मुझे हेजिटेशन हुई है कि ऐसे ही मैं किसी से कै अ, किसी को कैसे बोल दूँ कि ठीक है, मैं हेल्प कर देती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी हिम्मत करके कहा, ठीक है अंकल मैं आपका उम, जो बैग है मैं उठा देती हूँ, अ, ना आप चलो साथ में अ, सो, इससे आपको ना हेल्प मिलेगी। उन अंकल ने मुझे मना भी किया और काफ़ी अच्छा मतलब 1-2 किलोमीटर का डिस्टेंस था तो मैंने ह अ, उनका बैग उठा के अ, उनको बस में ले जाके मैंने बैठाया, तो मुझे बहुत अंदर से अच्छा फ़ील हुआ कि चलो ठीक है, मैं किसी के काम आ सकी।
हुँ। हुँ। जी। जी। अरे वाह! जी, बहुत बढ़िया। अ, कभी-कभी होता है ना मतलब लोग ना नेगेटिव लोग भी हमारे आस-पास बहुत पड़े होते हैं। अ, तो कभी क्या होता है जब हम इनकी हेल्प भी करते तो उनको लगता है कि हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो कभी ऐसा हुआ है आपकी लाइफ़ में जी गलत समझा हो आपकी मदद को।
हाँ, कई बार ऐसा भी होता है लोग अच्छे-से पहले इसे बुरा समझ लेते हैं। अ, आप किसी के सही अ अ, आप किसी के सही इंटेंशन के साथ मदद करना चाह रहे हैं, और वो इंसान आपके बारे में ही उल्टा सोचने लग जाता है, कि लगता है अरे यार! ये तो ज़रूर इसका कुछ बेनिफिट होगा, सो तब ये हमारे पास अ म क्या कहते हैं म आ रहे हैं। अ, उम, तो कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ।
हुँ, जी। हुँ। जी। अरे बाप रे! <yawns> जी। अ, और और अगर अब ये पूछना चहूँगी जी दयालु होना आजकल देखिए इंसानियत क त खत्म है, इंसानियत बहो देखिए मदद एक फाउंडेशन है इंसानियत के लिए आजकल की दुनिया में, तो ये मदद करना क्या कभी एक एक ज़िम्मेदारी है या फिर समझदारी है क्योंकि देखिए, इंसानियत खत्म होने के बहुत सारे चांसेज़ होते हैं, तो क्या लगता है आपको जी?